普段、創作のアイディアって、どういうに、ひらめいていると言いますか、普段、あ、このアイディア使えるかも、とか思う時ってどんな時ですか？
はい。 はい。 はい。はい。 ああ、はい、そうですね。僕はあの一応、ま、趣味と実益を兼ねて、あのレザーカービングって言って、あの革にえっと、色々こう彫ったりするっていうのを、ちょっと、ま、芸術的な感じのものをやってまして。はい。ま、それとかそうですね、はい。あとはまあ、それに、まあ、あの、ま、付随してというか、ま、あの、ちょっと横展開して絵とかもちょっと描いたりはしてるんですけども。そうですね、あの、まあ、普通に散歩したりとか、なんかこう気分をリフレッシュさせるとアイデアが湧いてくることってのもありますし、あとは音楽とかを聴いていると結構その、なんていうんすかね、共感覚みたいな感じで、あの、頭の中にちょっと風景が、あの、浮かんできて、でそれで、ええ、そそこで浮かんだものを書き留めておいて、はい、それをあの清書するっていうようなことをしたりはしてますね。はい。
はい。 はい。 ほう。 そうなんですか。 はい。 はい。 はい。 はい。 なるほど。 はい。 このレザーカービングっていうのを、聞いたことない方も世の中には多いと思うんですけど。
はい。 あ、はい。
もう、どういう仕事なのかって、少し詳しく教えてもらえますか？
あ。 はい、えっとですね、まずあの1枚のこう皮がありますね。で、そこにあの花だったりとか、動物だったり人だったり、あとは風景だったりも結構彫ったりするんですけども、あのそういうのをこう彫って、ええ、あの、財布とか小物とかそういったものに、ま、仕立てるっていう風な感じなんですが、その1枚のこの皮に、その図案っていうその大体の、ま、大まかなこのなんて言うんですかね、ま、図を描いて、それをこう鉄筆で写して、そこをこう、カッターって呼ばれてるこう、なんか、うーん、そうですね、皮をこう裂くような感じの、はい、ものがあるんですが、それをこうスッとこう裂いていって、輪郭を作って、工具でその部分をどんどんどんどん浮かしていくっていう感じなんですが、その工具もね、結構、はい、何百種類もあるんですよ。<chuckles> はい。
はい。 はい。 はい。 なるほど。 はい。 はい。 はい。 なるほど。 こう、いわゆるデザインと言いますか。
はい。
その、画家であり、デザインであり、それを革に対して、なんていうか、絵を描くじゃないですけど、芸術を表現するっていう、そういった仕事なんですね。確かに。それなら、アイディアっていうのは本当にとても大事だと思うんですけども
はい。あ、そうですね。まさに。 あ、はい。まさにそうですね。はい。はい。 はい、そうですね。はい。
先ほど、散歩中だったりだとか、おっしゃっていたんですけど。
はい。 はい。
その、なぜそういう時にアイディアが湧くのかって、お考えとかってありますか？はい。
あ、そうですよね。なんかあの、いろんな、例えば、そうですね、あの、例えば心理学者の方とかも、結構、その、あの、そうですね、ユングとかフロイトとか、あの、ああああいう心理学者の方も、結構、その、散歩をすると、体を動かすことによって、その、アイディアっていうのは生まれてくるから、どんどんどんどん、その、実際は体を動かした方がいいんだよっていう。その、座っていて、ああでもない、こうでもないって言っていても、ひらめきっていうのは生まれないんだっていう、ま、言葉がありますが、ま、そういった、あの、そうですね、あの、運動していると、それに、うん、あの、アイディアがついてくるっていうような感じで、はい。あの、アイディアが浮かんできたりっていうのは、ま、往々にしてあるんだと思いますが、はい。そういうのを使ってます。はい。
はい。 はい。 はい。 あ。 なるほど。はい。 はい。 なるほど。 もう、よく、なんていうか、散歩中だったり公園でベンチで座っている時にアイディアが湧いてくるっていう話は、よく言われている話ではあるんですけども、それには、その、根拠と言いますか、科学的な裏付けっていうのがあったんですね。
はい。 はい。 あ、そうですよね。はい。 はい。 あ、なんか、そう、そういう風に言ってる学者さんとか、結構いらっしゃいますよね。僕も、昔、ちょっと心理学やっていて、で、そう、ユングとかフロイトも、そういうことを言っていたので、まあ、あの、そういうのはあるんだろうなっていう風には思いますね。その、数学的だとか、あの、そういう科学的な裏付けというのは、どういう風な、ま、エビデンスがあるか分からないんですが、まあ、そうですね、ちょっとは往々にしてあるんだなっていう風に、今、実感してますね。はい。
なるほど。 はい。 はい。 はい。 うん。そうなんですか。そのエビデンス、例えば動いてる時にアイデアが湧いてくるっていうエビデンスがあると思うんですけども、やっぱり自分でもそれは「あ、本当だな」っていうふうに思われますか？
はい。 はい。 はい。 あ、そうですね。やっぱりあの、うん、能動的にアイデアを取りに行くっていうことに関しては、やはりこう自分が動いていないと、運動していたりしないと、うーん、取りに行けないよなっていうふは、感じはしますね。ただ、その受動的に何かをこう得るっていうことに関しては、例えばその本当にあの、そこら辺にあの、ある、えっと形、その例えばその、そうですね、なんかどっかにこうあるような、シミのような形とか、そういったものとか、あとはその何かのシルエットだったりとか、そういう時にふと、あの「あ、これ面白い形だな」っていうふうに思うことはあるんで。そういうのを図に起こしたりとか、図案に起こしたりとかっていうのをすることはあるんで。やっぱりその、能動的にアイデアを取りに行くっていうのと、受動的にアイデアを受けるっていうのでは、ちょっとやっぱりやり方違うのかなって思いますね。はい。
はい。 はい。 はい。 そうなんですか。 はい。 はい。 はいはいはいはい。なるほど。 はい。 はい。 うん、そうなんですか。
はい。
僕は、そうですね、よく社会で聞く話だと
はい。 はい。
もうアイデアっていうのは、パッとひらめくことがあれば
はい。 はい。
それが、それをすぐ忘れてしまったりだとか
はい。
いうのは一般的に言われているんですけど。
ああ、そうですよね。はい。
そのアイデアがパッと浮かんで、あ、このアイデアいいなと思った時に
はい。 はい。
その何か忘れないためにというか、それを
あ、はい。
なんていうか、仕事に生かすために工夫していたり、書き留めたりっていうことってあるんですか？
はい。 あ、はい。それはあの、実際ありますね。あの、ネタ帳みたいなやつを持っていて、で、それはあの、ま、常に持ち歩いていて、そのおっきいやつとちっちゃいやつを持っていて、ほんとにアナログなんですが、浮かんだらそれを手書きで書く。はい、っていうのを結構やってますね。ま、文字であっはい。
あ、そうなんですか。 はい。 はい。 はい。 あ、もう浮かんだら、もう忘れる前にその場で書いてしまおうっていうのを、いつでもできるようにっていうふうに。なるほど。
あ、はい、もちろんそうですね。 はい、もちろんそうだそうですね。はい。特にその形なんかっていうものは、結構その、もう本当にこう歪んでいくんですよ。忘れるんですよね。こう頭の中でこう、ああだったかな、こうだったかなって言っていても、やっぱりその時見たものとちょっと違うものになってるんで、本当にあの、もう1時間2時間経つと、はい、あの、全く違うものになってたりするんで、その時にこうやっぱり書き留めたりとか、忘れないようにするっていうのは、もうかなり大事だと思いますし、あともう手書きであの文字でも何でも書いてますね。うん。まああの、結構その入力して、そのメモ帳みたいなあの携帯のアプリとかでこう書くっていう場合もあるんですけれども、ただそっちを多用するというよりは、ううーん、ほぼほぼもうアナログでやってるっていう感じですね。はい。ネタ帳を持ってます。はい。
そうなんはい。 はい。 そうなんですか。 はい。 なるほど。 そうなんですか、はい。 はいはいはい。 う、そうなんですか。 その、近年スマートフォンの台頭だったりで
そうですね、はい。
そのメモ帳を持ちあ持ち歩いている人って、どんどんどん減っていると言われてまして、メモに関しても、スマートフォンでメモをするっていうのが一般的になりつつあるんですけど、その中であえて、アナログのメモ帳を使うっていう何か、何ていう、こだわりと言いますか、何か理由があったりするんですか？
はい。 そうですね、はい。 そうですね。はい。 ああ。 あ。 うん、そうですね。それは、あの、多分単純にその、うーん、まあ、あの、その、うん、携帯とかの、あの、メモ帳とか、そういった、うーん、機能を、ま、拡張的に、あの、使えてないっていうのはあると思うんですが、ただ、その、あの、アナログですと、例えば、その、ブレインストーミングだったりとか、あと何か、その、一つのアイデアが出た周りにこう、マインドマップのように、こう、こっから派生したものをは、どんな感じだっていうのを書く時に、もものすごく書きやすいんですよ。あの、1箇所こうポコンと置いて、そっから、あの、線引っ張っていて、あのマインドマップみたいに書いたりとか、そこにブレインストーミングみたいにばっと書くのに、あの、そういう何て言うんすかね、その、うん、なんかインターフェース的に、あの、あ、すごい書きやすいっていうのが、まあ、アナログなんで、はい。
はい。 はい。 で、はいはい。 はい。 確かに、はい。 はい。 なるほど。 そうなんですか。はい。 はい。 はい。 なるほど。確かに、いはい。言われてみれば、アナログのメモ帳とかに書く方が、スマホのメモに比べて、記述の自由度と言いますか、それが高いかもしれないですね。
そこそうすね。はい。 はい。 はい。 あ、そうですね。はい。 そうなんですよ。そこはすごくあると思っていて、うーん。やっぱその、スマートフォンとかにこう書くと、うーん、まあ、あの、こういう形にしたいとか、こっからどういう風に派生したっていうのを書くのがすごく難しいですし、ま、たぶん機能的にその、そこまであんまり拡張されてないと思うんですよね。なので、あの、アナログでこう自由に書いた方が、ま、かなりその、うーん、メモ、創作のアイデアを、うーん、そこにメモとして取るということに関しては、一番実はいいんじゃないかなという風には思ってます。はい。
なるほど。 うん。 うんほど。 なるほど。もう普段、芸術のお仕事だと思うので、一般の方のメモとは違って、文字だけでなく、なんていうか、絵だったり、その視覚的なものもメモされたりするんですか？
はい。 はい。 はい、そうですね。 はい。 そうすね、やっぱりそのビジュアル的な面で、その、まあ、どういう風に、そうですね、こここには絵を描くけれども、あの、さたさらに、そこには、こう、どんな風になっているかっていう、そのイメージのメモ、こう線を引っ張って「ここはこう、ここはこう」っていう風に書くのに、そうですね、あの、絵を描いてかつ文字を書くっていうのは、かなりこうミックスして、はい、やってる感じですね。まあ、僕のメモ帳中では、う2つは混在しているっていう感じではあります。はい。
はい。 はい。 しかに。 なるほど。もう、そういった用途だと、もっぱらメモ帳の方が、なんていうか、便利と言いますかかもしれないですね。ですね。その、今、運動しながらアイデアを浮かばせるという風におっしゃっていたんですけど。
はい。 はい。そうですね、メモ帳は結構便利ですよ。はい。そうですね、はい。 はい。 あ、そうですね。はい。
その、もちろん、運動してアイデアが浮かびやすいとは言っても、スランプだったり、アイデアが浮かばない時期っていうのは、必ずしもあると思うんですけども。
はい。 はい。 はい。 そうですね。はい。
そういう時に、なんていうか、切り替えるじゃないですけど、そのそのスランプを乗り越えるために、何か実践した経験とかってありますか？
はい。 はい。 あ、そうですね。そういうスランプっていうのは、やっぱりあるので、そこのところは、やっぱり、あの、あんまり、うん、例えば、芸術的にアイデアとか、独創的なアイデアが浮かんでこないなっていう風に思ったら、そこにばっかりフォーカスしていると、やっぱり精神的に疲れてしまうところはあるので。そこは、あの、あえて離れて、うん。別の方の、なんか、もっとシンプルな作業に没頭したりとか、他に、なんか、こう、なんか、大量生産、それこそ革を作るとか、そういったものだと、大量生産するものもあるので。ま、そっちの方に、こう、せいはい、意識を向けて、ま、あえてそっちの方にやっていく。そうですね、みあの、重きをそっちに置くっていう、ま、多分比重の問題というか、その比重を独創的なものを考えるっていう比重から、あの、他のこの、なんていうの、シンプルな作業っていうところですよね。そっちの方に比重を、重きを置いていくと、ちょっと心が楽になったりするので、はい。ま、無理して考えないようにするっていうのは、結構あるかもしれないですね。はい。
はい。 はい。 なるほど。 はい。 うん。 はい。 確かに、そうですね。 なるほど。 はい。 なるほど。 もう、思い切ってじゃないですけど、その、レザーカービングかるレザーカービングから離れてしまうと言いますか
はい。 そうですね、はい。
っていうことですか？
そうですね、はい。少し、こう、離れるというか、うん、例えば、お客さんからのその、なんか、オーダーが来ていたら、そっちを、その、ま、多めにこなすとか。ま、多めにこなすっていうのは、ちょっとあれですけど。ま、あの、ここからここまでの仕事で、今日は作業は切り上げっていうところよりも、さらに、こう、深掘ったところっていうか、うん、あの、エクストラでもやっちゃうっていうか。そこ、どあのはい。普通はそこで、なんか、芸術的な発想であったり、そういうものを、こう、書き留めたりする時間にしていたものを、ちょっと、あの、時間を、そうですね、作業の時間を増やしてしまって、あえて、その、考える、その、スランプだっていう風に考える隙を埋めていくっていう感じですかね。うん、そういうことはしてますね。はい。
なるほど。 はい。 はい。 そうですか。 はい。 はい。 なるほど、なるほど。その、もちろん、自分でなんていうか、ひらめいて、何か芸術を描かれることっていうのもあると思うんですけども。よく言われているのだと、芸術ってのは人の影響を受けたりだとか
はい。 はい。 はい。 はい。
まず、違う人の芸術を見て、そこからヒントを着想を得たりだとかすることも、多いという風に言われているんですけど。
はい。あ。そうですよね、はい。
ご自身が、何か影響を受けた作品だったり、人、そういった方っていらっしゃいますか？
はい。 はい。 あ、うん、そうですね。例えば、レザーカービングだったら、その、あの、アルスツールマンっていう、その、アメリカの、ええと、レザーカービングのほんとに、生みの親みたいな感じの方がいらっしゃるんですが
はい。 はい。 あ、はい。
その方の、えっと、そうですね、彫っているものを収録した、その図案集みたいなのがあるんですよ。ま、その、そうですね、その、まあ、画集みたいなもんですよね。そういうのがあって、それをこうひたすら見たりはい。
はい。 あ、なるほど、もうそれが あ、レザーカービングにも、そういったものがあるんですか？
あ、そうなんですよ、はい。あの、やっぱり有名人っていうのはそういう業界にはいて、やっぱりそこの、その人の、その、あの、画集、図案集みたいなものをこうひたすら見て、いって、その細かいところはこうしてるんだっていうところを、あ、どんどんどんどんこう、深掘って突き詰めていくと、ちょっとなんか今、うーん、スランプになっている答えとかっていうのも、やっぱり分かったりしますし、そうですね、そういうことは結構、まあ、しますね。うん。
なるほど。 はいはい。 はい。 はい。 なるほど。 もうそれがいわゆる、芸術の勉強じゃないですけど、他の人の作品を見て学ぶっていう意味で、画集とかを見られたりするんですね。
そうですね、はい。 え、そうですね。うん。そうですね。あとは、まあ、その、絵とかのお話だと、ま、その、えっと、今、あの、活躍されてるその先生が、えっと、ま、いろんな、その僕が好きな、その先生っていうのはいらっしゃるんですが、その先生のその展示会とか、その、うん、個展に行って足を運んで、そこで、その先生と実際話をしてきたりっていうのも結構ありますね。うん、なんで、そう <laughs>
なるほど。 はい。 はい。 はい。 はい。 ん。展示会で直接お話ができるんですか？
そうですね、あの、個展に、はい、あの、行って、そこで、あの、先生がいらっしゃる、その、うん、あの、日付をちょっと確認して、そこに行って、あの、先生とこう、いろいろ話をしたりして、こういうことをやってるんですっていうのをちょっと話して、で、そこアドバイスをもらったりとか、あとはそこで、何かこう、あの、グッズとか、はい、あの、絵とか、そうですね、あの、複製画みたいのとかを買ったりっていう風にしたこともありますし、うん、結構そういう風に、そうですね、そのそのジャンル、そのジャンルで、結構好きな先生っていうのはいらっしゃいますね。はい。
なるほど。 はい。 はい。 そうなんですか。 はい。 はい。 なるほど。やっぱり画集を見て自分で勉強するのと、直接アドバイスをいただくっていうのは、少し違ったものがありますか？
うん。 はい。 あ、やっぱりそうですね。うん、あの、ほんとにこう、何て言うんすかね、その先生の実体験というのをこう聞けたりとか、制作ししてるその制作する上での、そのなんか、心構えというか、姿勢みたいのを聞くこともできますし、やっぱりそういう生の情報っていうのは、あ、かなり、あの、自分の創作のアイディアをわ湧かせるために、必要なものだという風には思ってますんで、そういうことを実施したりしはい。
はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、そうなんですか。もう創作のアイディアっていうお話から、レザーカイビカービングっていう実際のお仕事の話まで、結びつけて聞かせていただき、ありがとうございました。
はい。 あ、はい。 はい。あ、こちらこそ楽しくお話させていただきました。どうもありがとうございました。